أنا بصراحة شايف إنه هيجيب نتيجة أوي آآ، موضوع إن أنا أنزِل أتمشّى أو أجرِي ده آآ بصراحة عمره ما جِه على بالي آآ، يعني آه، أنت الإنسان ممكن قبل ما يخُش ينام بقى في عندُه طاقة باقية من اليوم، سواء طاقة في في دماغه ذهنية أو طاقة جسدية، فإن الواحد يتمشى أو أو يعمل رياضة خفيفة قبل ما ينام فهو حرفيًا بي بي يعني بيستنفِذ كلّ الطاقة ال اللي عَنده. فخلاص هو المفروض يطلَع ينام وطبعًا الدُّش الدافي أكيد هي هيخلّي عضلاتي تسترخي و والكتاب أنا أنا عادةً أول ما بامسك الكتاب ده الكلام ده <chuckles> من زمان، من أيام ما كنت باذاكر، أول ما أمسِك كتاب عشان أذاكر ألاقي نفسي نِمت على طول، فطبعًا دي هتبقى حاجة <laughs> آه هتبقى حاجة جميلة جدًا يعني. هاقوم
بالضبط آه. جدًا. آه، طيب ده شيء جميل أوي، حلو أوي، ده شيء إيجابي جدًا إن أنت وتنام، آه ده شيء جميل
بالضبط، أمسِك قِصّة أو حاجة كده، وكمان أنا أنا أنت فكّرتني إن أنا باحب القراءة من زمان، بس الفترة دي فعلًا أنا بقى لي كتير أوي ما ما قريتش آآ، يعني الموضوع بالنسبة لي أ مزعّلني، أنا كنت باحب أقرا الروايات أوي آآ، و وأقعُد كده يعني أسرَح بخيالي فيها. فأنا أنا بجد هاعمل كده يعني ه هاطلّع بقى المكتبة بتاعتي، أنا أنا شايل المكتبة دي أساسًا كلّها الكتُب وحطّيتها تحت السرير، هابدأ أطلّع الكتُب دي بقى وأنضّفها وكده و وأحطّها عَندي في الأوضة بحيث كلّ يوم كده أقرا لي يعني فصل أو حاجة، آه، آه.
طيب ده شئ ج آه. آه صفحتين 3 مش كتير، آه، آه، يعني حاجات بسيطة جدًا لحد ما تلاقي نفسك بدأت كده إيه، ت ت تغُوص في النوم، آه، تغُوص في النوم، برضه عايزك عايز أقول لك على حاجة، يعني أنت آآ قُلت لي إن أنت بتشرَب كوبايتين 3 قهوة في اليوم وده مُعدَّل كويس أوي، لمّا ترجَع من الشغل وتحس نفسك بدأت كده تبقى تعبان أو بدأت تبقى جسمك مفرهد، خُد لك كوباية قهوة، خُد لك واحدة كده ت بحيث إن هي تفوّقك وتبدِّل لك بدَل ما تنام لك نُص ساعة والّا حاجة تفوّقك. بالضبط شايف الموضوع ده ممكن يجيب نتيجة؟ آه.
لحد ما أرُوح في النوم. بالضبط. مضبوط. آه، عشان ما أنامش ساعة آه تصدَّق عندك حق! برضه لأن فعلًا النُص ساعة آه النُص ساعة اللي بانامها في في في نُص اليوم دي فعلًا هي اللي بتسهّرني أساسًا، فإن أنا أفضَل يعني أ أعصُر نفسي، إن أنا أفضَل صاحي ل لآخِر اليوم دي حاجة لأ حاجة كويسة جدًا، حاجة كويسة جدًا وأنت فعلًا عندَك حق، آآ أنا أنا هاحاول أعمل كده وده أكيد هيجيب معايا نتيجة، لإن أنا عارف نفسي يعني. أنا بجد باشكرك جدًا على على نصيحتك ما تعرفش قد إيه فرقتِ معايا وبجد هابدأ أطبّقها بإذن الله من بُكرة. متشكر جدًا ليك ولوقتك ولنصيحتك الجميلة.